Ehm, vicino a n una fontanella quindi era proprio fresca. Lo lasciavo lì e poi ogni ogni break, ogni pausa che facevo, lo facevo uscire, no, ehm, quando lo trovavo, quando arrivavo a ca cioè, ehm, in macchina è che poi gli avo gli avevo reclinato i sedili quelli posteriori, lo trovavo che stava proprio, che che dormiva bello com bello sì, s quindi quindi non è che stava che stava in sofferenza. No, no, iao i
Mh-mh. Andan no, vabbè, belliss Ah-ah. Spaparanzato, bello, s s soddisfa <chuckles> Però è bello, dai, che avevate questa empatia, perché ripeto, non è facile da tutti educare un cane in questo modo. Bene, ti ti ringrazio per questa conversazio
Sì, sì, è vero. No, no, no, no. È vero, è vero. Okay, ciao. Ah io grazie io te ringrazio a te e alla prossima. Ciao, buona giornata.
Ciao.